ถูกต้องแล้วค่ะ แล้วจนตอนนั้นเนี่ยค่ะ จนถึงตอนปัจจุบันนี้นะคะ ผ่านมาแบบ โอ้ เกือบ 20 ปี เรา ก็ยังมีงานอดิเรกแบบ นั้น แล้วก็เราก็ทำงานประจำไปด้วย แต่พอเราเก็บเงิน หรือว่าสร้างแบบสิ่งที่เราอยากได้เนาะ เราทำงานมา 10 กว่าปี แล้วเราก็ อ่า วางแผนนะคะที่จะเกษียณตัวเองตอนอายุ 30 พอดีเนาะ คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่า อือ
อ๋อ อืม มันไวมากอยู่นะ คะ เกษียณ ตอน 30 ถือ เพราะว่าคนปกตินี่เขาเกษียณกันก็สัก 60 เนาะ อันนี้คุณก็อาจจะ อยาก แบบ เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้เงินทำงานแทนคุณหลังจากที่อายุ 30 ไปแล้ว เหมือนคุณมีความแบบวางแผนเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่คุณยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำ อย่างเงี้ย
ใช่ ใช่แล้ว ค่ะ ใช่แล้วค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อะ เรามีงานอดิเรกที่ผ่อนคลายอีกงานหนึ่งเนาะ ที่ครอบครัวของเราก็คาดหวังว่า เอางานอดิเรกอันเนี้ยมาเป็น เอาออกจากงานประจำ เพราะว่าด้วยช่วงโควิดอะค่ะ ปี 64 เนาะ แล้วทีเนี้ยค่ะ เอ่อ ครอบครัวก็มองว่า อย่า เราไม่ต้องดิ้นรนเยอะ เพราะว่าด้วยการทำงานของเรามา 10 ปีอะค่ะ มันก็
อืม ยาวนาน มากจริง ๆ ค่ะ
ไม่ใช่ค่ะ เราทำงานที่เดิมมา 10 ปีแล้ว เราก็มองว่า เอ๊ย เราสร้างตัวเอง แบบว่าอยากมีบ้าน มีรถ มีคอนโด อย่างเงี้ยค่ะ เรา พยายาม ที่จะทำทุกอย่างครบแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไปทำงานอีก แล้วเราเป็นโควิด เพราะว่าตอนนั้นโควิดมันมาแบบ เป็นแรงมาก ๆ เลยค่ะ คุณแม่
อืม อ๋อ หมาย ถึง ว่า คุณ ก็คือเหมือนพิสูจน์กับทางครอบครัวของคุณ ด้วยการที่ แบบ แบบว่า โอ้ มีรายได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ แล้วเมื่อเรียนจบมา มีงานอดิเรกเป็นการเทรดหุ้นเหมือนเดิม แล้วก็มีวางแผนทางการเงิน ในการที่จะเหมือนแบบว่าซื้อรถ ซื้อบ้านด้วยตัวคุณเอง เหมือนแบบเป็น เป็นการพิสูจน์กับครอบครัว ทำให้ครอบครัวเนี่ย ก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังที่จะให้คุณอยากรับราชการเหมือน เริ่มเดิมที อย่างงี้ หรือเปล่าล่ะคะ?
ใช้ตาเรียนเหรอ? ใช่แล้ว ใช่ แล้วครั้งนี้คุณแม่เขาก็มาเล็งเห็นว่า เราพยายามทุ่มเททั้งหมดนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดของปี 64 ที่ร้ายแรงมาก ๆ เลยที่เพิ่งมาแรก ๆ อะค่ะ แม่เขากลัวจะไม่ได้เห็นหน้าเราอีก เขาก็เลยอยากให้เราอะค่ะ ออกจากงานประจำนะคะ แล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดที่เหนือ แล้วเราเองค่ะ ทำการ มีงานอดิเรกอยู่ 2 อย่าง ก็คือเทรดหุ้น แล้วก็ทำเบเกอรี่ค่ะ เราไป เรียน ด้วยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ อย่างเงี้ยนะคะ เพราะเราชอบทำ อยู่ ในครัว ชอบทำอาหาร ชอบทำขนม เวลากลับมาบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่ก็เลยบอกว่า ให้ ถ้าอย่างงั้นก็มาเปิดร้านคาเฟที่บ้านก็ได้ แล้วก็ อ่า ทำงานไปอย่างที่เราเทรดเนาะ แล้วก็ไม่ต้องทำงานประจำก็ได้ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ เข้าใจ อา ค่ะ อ๋อ อันนี้แล้วอย่างงี้ แบบ เอ่อ เขาเรียกว่า บ้าน หรือรถที่คุณซื้อ ที่ ที่ทำงาน ณ ปัจจุบันเนี้ย คุณจัดการยังไงคะ เพราะว่าคุณต้องเตรียมตัวย้ายกลับบ้านไปทางเหนือใช่ไหมคะ เพื่อ เพื่อทำตามความคาดหวังที่คุณแม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นน่ะค่ะ?
ค่ะ ค่ะ